No, perché hai preso il COVID?
Sì. Ho preso il COVID, la stessa variante sua, che mi ha intaccato anche i nervi del collo, quindi mi son ritrovata con un collo che non riuscivo neanche a sdraiarmi, alzarmi, niente. Ehm, son dovuto andare appunto in Pronto Soccorso a farmi fare una flebo di antinfiammatori per per riuscire ad avere un minimo di movimento. Ovviamente testata positiva al COVID e l'unico, diciamo, contatto esterno alla mia famiglia era stata lei.
No. Mh-mh. No, beh ovvia cioè indubbiamente, uhm, probabilmente era stata lei a dartelo, specialmente se poi mi dici che avete avuto la stessa cosa dei nervi del collo, cioè, mhmm, sembra una cosa molto particolare.
E la figlia. Esatto, la stessa identica. Sì, sì, infatti sai, n in quel momento ho detto: “Mhmm”, detto però ho detto: “Potresti avermelo anche detto per comunque adesso hai messo a rischio non solo me, che sono dovuta andare al Pronto Soccorso, ma anche la mia famiglia.” Perché nel frattempo io ero tornata qui in Belgio, perché lei vive a Milano. Quindi, uhm, ah, ecco, l'altra ragazza soffre di fibromialgia, ecco, mi è venuto.
Sì. Okay. Ah, okay. Sì, sì, sì, sì, sì. Perfetto, ho capito.
Ecco, quindi diciamo che anche con lei: “Ah vabbè, ma prova a fare un po' di yoga.” Non è questione di fare yoga, cioè, c'è fibromialgia, no quando ti passa con yoga? Esatto. Que questa che non crede nella medicina va a dire a quella che ha la fibromialgia: “Fai un po' di yoga, fai un po' di esercizi." Cioè, eh. <chuckles>
I intendi la tua altra amica? Oppure questa? Okay. <chuckles> Non funziona propriamente così, ecco diciam
No, ma è anc cioè, ma anche è quando, ehm, io l'ho l'ho chiamata per dirle: “Guarda che finalmente è arrivata la mia diagnosi di neurodivergenza, sono autistica, ehm, con un livello 2-3 su 3, somma s diciamo che è abbastanza” eh, e lei mi fa: “Eh vabbè, ma tanto siamo tutti un po' autistici.” "Eh, non credo proprio, stella, perché <chuckles> non credo proprio, somma."
Mh-mh. <laughs> Perdonami per la risata però non uhm, questa mi ha fatto ridere molto effettivamente.
Eh, e ma nel momento, sai, io son rimasta impietrita perché dico: “Cavoli, tu mi conosci da 20 anni, voglio dire, te ne sarai accorta che c'era qualcosa che non quadrava.” Eh però, uhm, sì, per lei semplicemente io ero così. Ho detto: “Ah beh, meno male, ho detto che, oddio, bella reputazione che hai!” Voglio dire quindi, cioè, nel s
Sì. <laughs> <laughs> Bella idea che hai di me, dici.

Guarda, ehm, oggi un argomentone, cioè è quello di dire no senza sensi di colpa, che è un problema che capita a moltissimi. Tu sei riuscita ed hai imparato a dire no senza sensi di colpa? Quando è successo? Magari raccontami un po' insomma la situazione in cui ti sei trovata.
Mh-mh-mh. Allora mi è costato parecchio, ma non in termine di amicizia, ma proprio in termine di far appa uhm, fare venire a pace con me stessa e i miei sentimenti, perché p ete l'altra persona un po', ehm, diciamo, non è che non gliene importasse niente, ma secondo me non sospettava che la cosa mi mettesse, ehm, così a disagio. Ci son stati 2 casi particolari di cui 1 tra l'altro coinvolge
Mh-mh. No. Mh-mh. Okay, vai, dimmi.
la mia migliore amica di tutta la vita. Ehm, lei per carità intelligentissima, andiamo d'accordissimo, però su 1 cosa, ehm, purtroppo lei ed io la vediamo in maniera molto differente. Ed è il tema della salute e della sanità, ehm, e ques in questo è coinvol eh, nel senso e in questo è coinvolta anche una nostra terza amica perché sai se se ehm, se che no ragazze siamo sempre in 3, non s'è mai capito perché, però es esatto, una piccola congrega di stre <chuckles> di streghe, ehm, eh beh, bisogna essere in 3 per riuscire a fare i riti poi ai agli ex. Ehm, e praticamente lei non crede nei vaccini, non crede non prende mai un Moment, ehm, in casa sua sono ultracentenari. Quindi sai è stata diciamo
Mh-mh. Okay. Mh-mh. In che senso? Certo, sì, sì, il il classico gruppetto, certo. <chuckles> Mh-mh. Eh, oddio, ah, beh, anche è una cioè un bell'argomento sulla quale avere opinioni così contrastanti, specialmente dati gli ultimi anni.
Sì, diciamo che eh, non avendola mai toccata da vicino diciamo che, ehm, per lei insomma anche prendere un Moment diventa: "Ma sì ma non ce n'è bisogno, tanto poi passa." Però se non soffri di emicrania tipo me o l'altra ragazza che l'altra ragazza per esempio lei, ehm, ha la ehm, come si chiama, la malattia del dolore, la sindrome del la
Sì.